Es ärgert mich auch, ne? Also jedes Mal, wenn es dann so weit ist. Also, ich kann da auch 'n B also mit das beste Beispiel ist meine eigene Mutter. Ähm, ist natürlich jetzt auch im entsprechenden Alter, was allerdings für mich auch keine Entschuldigung darstellt, ne? Also, sie hat natürlich auch Themen, die tatsächlich irgendwie juristisch sind, wo man dann schon mal drauf gucken kann. Ähm, aber das das wird dann zu so 'ner Selbstverständlichkeit, ne? Bestes Beispiel jetzt ganz vor Kurze aktuelles Beispiel sogar. Ähm, sie hat die die Stromjahresendabrechnung von von ihren ähm, von ihrem Versorger bekommen und sehr hoch, also wirklich sehr hoch. Und dann, äh, rief sie mich halt an und sagte: „Kannst du mal drauf gucken? Das, ähm, ist irgendwie wahnsinnig irgendwie knapp über 800 €, das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Da hab ich natürlich nicht nein gesagt, ne? Da hab ich gesagt: „Ich guck mal drauf“, hab mir die angeguckt, und hab direkt Fehler festgestellt. Hab gesagt: „Okay, pass auf, du musst da mal anrufen. Ähm, d das und das und das sind die Fehler.“
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah.
Und dann sagt der erste Satz, der sofort kam: „Kannst du das nicht für mich machen?“ Und da hab ich gesagt: „Du, so“ so, ne?
Ah, ja, genau. Und da „nein“ sagen. <giggles>
G habe ich gemacht, habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe dann gesagt: „Du, ich schaff das aktuell nicht, ruf da doch bitte erst mal an, klär die Punkte und dann gucken wir weiter.“
Ja. Ja.
Und dann hörte ich 2 Tage nichts von ihr zu dem Thema und dann hab ich irgendwann gedacht: „Jetzt fragst du mal nach“, und hab sie gefragt: „Hast du da angerufen?“ „Ja, ich hab das den ganzen Vormittag versucht, da geht keiner dran. Ähm, da muss man offensichtlich mal hin.“ Hab ich gesagt: „Ja gut, dann gehst du halt dahin. Dann sagt sie: „Ne, da musst du aber mitkommen, das traue ich mir nicht alleine zu.“
Ja, ja. Oh ja, okay. Das ist halt das Problem der Eltern. Ja, okay. Und, äh, ist deine Mama denn alleine? Also, ist ja, okay.
Ja. Ja, ja. Also, ich hab aber noch 2 Geschwister, das muss ich dazu auch mal sagen, ähm, die die sich natürlich auch mal kümmern können, ne? Also, das geht ja noch weiter, weil sie ich hab ja gesagt, sie hat so 'ne Selbstverständlichkeit entwickelt, weil ich hab dann irgendwann in diesem Fall zu ihr gesagt: „Weißt du was, gib mir die Unterlagen, ich schreib da mal hin.“ So. Und dann hab ich 'n Schreiben aufgesetzt, hab das dahin geschickt, wie sich das gehört, mit Vollmacht, mit dem ganzen Programm.
Ja. Eben, genau. Ja, sehr zeitaufwendig auch, ne? Ja. Mhm.
Genau, das ist der eine Punkt. Und aber das Beste ist ja, dass sie mich also ich hab die Unterlagen abends mitgenommen und am nächsten Tag am Mittag rief sie mich an und sagte: „Hast du schon was erreicht?“ Und das ist dann so der Punkt, wo ich auch echt sauer werde, ne?
<giggles> Ja. Ja. Ja, dass sie's nicht versteht, dass so was nicht so schnell geht. Du hast ja erst abgeschickt. <giggles> Ja, das ist, ähm, schwierig.
Ja, und das vor allem, wenn ich dann wenn ich dann in diesem Punkt bin und diesen Punkt erreiche ich bei fast jedem, ne, wo ich dann irgendwann genervt sage: „Gib her, ich mach mal“ und dann kommen wirklich solche Rückfragen wie: „Wie weit sind wir da schon?“
Mhm. Mhm.
Und das ist dann immer der Punkt, an dem hat es sich schon so verselbstständigt, dass ich auch nicht mehr sagen kann: „So, und ab jetzt suchst du dir bitte 'nen bezahlten Anwalt.“

Ah ja, okay, verstehe. Ähm, das sind ganz schwierige Situationen. Aber du hast das Recht, auch mal zu sagen: „Hier stopp, nicht weiter. Hier bist musst du weitermachen.“
Ja.
Es ist ja immerhin deine Mutter. Also, wenn du es so siehst, die Rollenverteilung äh, normal, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber i ist deine Mutter dann schon sehr alt, oder?
Und sie sagt immer, sie sei noch sehr jung, aber sie ist halt schon Ü-70. Na, ich ich, äh Ja, genau, das denke ich ja auch.
Ja, aber das geht ja noch. Also, sie sie ist ja keine 90 jetzt, ne? Wenn man jetzt wenn man jetzt sagen würde: „Gut, äh, die Dame versteht nicht mehr so arg viel“, okay, aber ich denke, mit 70 könnte ich jetzt mal ich ich könnt ich würde es jetzt mal so sagen: Sie versteht d ja noch ziemlich viel, deine Mutter, oder? Ja. Ja, ja.
So. Absolut. Also ich behaupte auch mal alles, ne? Ich glaube n ich glaube auch wirklich, dass das 'n bisschen Bequemlichkeit ist, was da mit reinspielt. Ja, und
Ja, und, äh, das d denke ich nämlich auch. Das denke ich auch. Und vielleicht solltest du deiner Mutter einfach mal nett, äh, klarmachen, ja, dass du auch ein Leben hast und dass, äh, dass du nicht alles für sie machen kannst.
Ja? Also das also, wenn ich darüber nachdenke, ja pass auf, wenn ich darüber nachdenke, dann macht's mich grade sogar noch wütender. Denn sie hat vor Kurzem ihren Versicherungs äh, Ordner aufgeräumt und hatte mich dann gefragt, welche Versicherung ich da w wirklich überhaupt noch für notwendig halte. Da war natürlich wie immer 'ne Versicherung dabei, wo man einfach sagen muss: „Okay, das kannst du sein lassen.“ Und dann kamen wir aber zu der einen, aus meiner Sicht sehr wichtigen Versicherung, nämlich ihrer Rechtsschutzversicherung. Und da sagte sie: „Guck mal, für die zahl ich 30 € im Monat, die kann ich doch auch kündigen, die brauche ich doch gar nicht.“ Und ich habe wirklich mich gesehen, wie ich mich selber angucke, und gedacht habe: „Jetzt willst du mich komplett verarschen.“
Dass dass, ja, dass du zu viel Arbeit hast. Mhm. Ja. Ja. Mhm.